Les épices, heu, peut-être, heu, un peu différentes aussi, tu vois, de ce qu'on peut trouver ici à Paris. Ouais, je sais pas. Je sais pas, à voir, mais en tout cas, hem, effectivement, non, tu quand tu arrives enfin, je trouve que, finalement, oui, quand tu voyages, heu, tu peux tomber sur des, mmh, sur des plats que tu tu as connus, heu, que tu as mangés, remangés, tu vois, heu, heu, là où tu habites. Et puis, en fait, heu, quand tu arrives dans le pays, tu dis: «Ah d'accord, c'est ça en fait, <chuckles> c'est ça dont vous» <chuckles> bah, oui.
Mmh. Mmh. Tu redécouvres tout ça et c'est, heu, en vérité, ouais, tu dans certains cas, tu redécouvres carrément le plat et c'est, heu, vraiment quelque chose de différent, quoi.
Mouais, c'est ça, je suis d'accord avec toi. Ouais, complètement.
Mmh.
Complètement.
Comme quoi vraiment, heu, des fois, même, il y a certaines choses, où par exemple, on pourrait se dire qu'en mangeant, heu, en mangeant un plat, heu, dans enfin ici en France, par exemple, en le goûtant après dans dans le pays en lui-même, on pourrait s'attendre à à manger quelque chose qu'on connaît. Et puis, ben, au final, on redécouvre quelque chose de complètement nouveau.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Complètement. C'est vrai que <chuckles> franchement, heu, ça, ça m'est arrivé, tu sais, avec, heu, enfin moi, je suis d'origine espagnole, donc c'est un petit peu différent quand même. Mais, heu, avec la paëlla, justement, heu, nous ç nous ça nous fait rigoler à chaque fois. Mais je pense que tu as plein de pays comme ça où, au final, hem, ils se disent: «Mais attendez, qu'est-ce que c'est que cette version que vous avez faite de ce plat, c'est pas possible?» Mais quand, heu, ouais, un Espagnol voit une paëlla, heu, tu sais, en France avec, heu, chorizo, petits pois, et cetera, nous, ça nous fait, heu, sauter au plafond, quoi. Enfin, c'est clairement
Mmh. Ouais. <chuckles> <chuckles> Oui, comme ça, ou comme, heu, les italiens avec, heu, la carbonara, par exemple.
Oui. Voilà, voilà, exactement. <chuckles>
Ça, c'est vrai que c'est l'exemple qui revient le enfin, ce qui me revient f rapidement en tête parce qu'ici, on a tendance, par exemple, à mettre, heu, de la crème dans la carbonara alors qu'il me semble qu'il y en a pas. C'est vraiment, heu, c'est une petite avec, heu, du jaune d'œuf ou quoi et l'eau de cuisson des pâtes et du coup, heu, tout tout se fait mousser après, heu, enfin, je sais plus comment ils procèdent exactement pour faire, mais heu, mais oui, c'est vrai que c'est, heu
Ouais. Oui, mais oui. Bien sûr.